बिल्कुल, भविष्य के अंक और रचनात्मक सोच, मैं शायद दोनों के साथ चलना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ही एक जगह पे, एक वक़्त पे चाहिए होता है। है ना? क्योंकि मतलब देखिए, अंक तो क्या है, एक बार नंबर वगैरह सब आ भी जाए, पर आपके पास तो मतलब ज्ञान नहीं है, या मैं बोलूँ, कि अनुभव नहीं है, तो भविष्य में आप कुछ नहीं कर पाओगे। है ना? मतलब आपको, देखो, अनुभव है ना, वो लोगो के पास जाके काम करके या दुनिया हमें ऑटोमैटिकली करवाती रहती है। एक उम्र के साथ सब मिल जाता है। है ना? पर परीक्षा जो भी है, या फिर आपकी पाई का वक़्त है, वो एक दौर पे खत्म हो जाएगा। है ना? फिर आप वो सब कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे हम भी बड़े हो गए बच्चे से, तो अभी हमें पढ़ाई करनी है, तो हम नहीं कर सकते। है ना? कर सकते हैं, पर वो वक़्त नहीं वापस आएगा, जिस तरीके से हम 1 2 3 है ना? तो मुझे लगता है कि जब जो भी हमें मिल रहा है, सीख रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ सीख लेना चाहिए। नंबर का तो क्या है, आएँगे, नहीं आएँगे। है ना? जी, बिल्कुल।
हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। आएँगे, नहीं आएँगे, हुँ। बिल्कुल सही चीज़ है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और सही चीज़ है, क्योंकि अ, नंबर का ऐसा है कि अगर नंब नहीं भी नंबर आए, तो अगर हमने कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीज़ सीख ली होगी, तो कहीं न कहीं, वो आज नहीं तो कल, हमें कभी तो कब काम आने वाला है। और अ, ये चीज़ भी है कि अ, क्या आपको लगता है कि अ, कभी ऐसा हुआ हो आपके अनुभव में, कि कोई ऐसा बच्चा हो, जिसके नंबर तो बहुत अच्छे आए हों, लेकिन वो वास्तविक जीवन में सफल ना हो पाया हो?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।